Assim cara, eu não vou eu não vou lembrar. Acho que, assim, é o primeiro que vem é o Homem-aranha. Se não me engano, foi em Nova Iorque, né? Eh, mas, assim, eu não me assim, não não vo não s não não lembro, assim, especificamente filmes, sabe? Mas como eu já tinha visto alguns alguns, eh eh, muitos filmes, né, passados em Nova Iorque, aquilo para mim parecia tipo parecia que eu já tinha tido já já tinha
Hum, uhum. Sim. Ah, sim. Você por uhum. Você, por assistir muitos filmes ambientados em Nova Iorque, ficou com a sensação de que você já, hã, esteve lá antes.
estado Aham, exatamente. Não foi um filme assim, tipo, não foi uma memória de um filme específico que me fez pensar assim: "Ah, eu já estive aqui". Não, assim, em vários filmes que eu tinha visto, sabe? Então eu passava nas ruas, eu "Caraca, eu tô num filme. <laughs> Estão me filmando. <laughs> E aí aí, eu, assim, né, tipo eu eu fiz o planejamento, né, da viagem. Tipo queria conhecer os hã os os o assim, fazer as coisas bem turísticas mesmo, né? Tipo a estátua de liberdade da liberdade não deu para ir, né, fui só no barco. E aí, depois fui naquele o vi aquele touro de Wall Street, né, que fica também no so no sul da da ilha. Aí, te aí, foi num dos dos outros dias, eu fui no no Central Park, né. Fui dar uma volta no Central Park, <laughs> né
Hum. Uhum. <laughs> Entendi, entendi. Ai, muito uhum. Uhum, sim. Uhum. Ah, sim. Uhum. Uhum. Você se sentiu num filme de novo no Central Park? Uhum.
De novo, né, porque tem muitos filmes que passam no Central Park, né? Tipo as pessoas correndo e tal. E aí, eu fui dar uma volta no Central Park. Eh eh, depois subi no no Empire State, porque, tipo, era louca para ir no no Empire State, né. <laughs>
Sim. Uhum. Ah, legal, legal. Uhum.
Pegar hã. Pe pegar o elevador e ir lá em cima, ver a vista. Assim é é fantástico, né. É maravilhoso, assim.

E aí, eu peguei um um um, ônibus daquele, né, pra pra poder, eu falei: "Bom, já que eu não conheço, né, eu vou vou pegar o ônibus e vou parando", aqueles que você para, e po e desce, e aí depois pode subir de novo, e vai parando nos pontinhos. E aí, eu peguei um ônibus daquele, para poder rodar na ilha, assim, nos pontos turísticos, né, principalmente.
Uhum. Sim, sim. Uhum.
E aí eu e aí eu fui, né, no 1º dia, dei uma volta, assim, aí fui para o para o sul da ilha, né, fui lá lá para baixo e
No sul, eh, quais são os pontos turísticos no sul da ilha?
Olha só, que eu me lembre, é a estátua da liberdade, né, ela fica mais para o sul, e, mas assim, eu fui, eu che eu não cheguei a entrar na estátua da liberdade, se eu não me engano ela estava fechada na época, mas
Uhum. Sim. Ah, sim. Porque, dá para entrar, né, e aí algumas pessoas entram.
É, pois é, mas aí eu peguei um barco, que passou perto dela, né, eu lembro de eu ter a sensação, assim, porque eu sou do Rio de Janeiro, né, então, eh, tem o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né, que é enorme, <chuckles> né, e eu tive a sensação que a estátua da liberdade, era pequenininha perto do Cristo.
Uhum. Ah legal, uhum. Uhum. Sim. Ah, porque você já tinha, hã, o Cristo Redentor como comparação, né?
Exatamente, aí a estátua da liberdade predisi preci pareceu ser tão pequenininha. <chuckles> Mas aí, e o engraçado, é que eu me lembro, assim, perfeitamente, né, eu peguei um barco porque ela fica no numa ilha, né, dentro da de da ilha, e eu peguei um barco, <clicks tongue> e cara, só tinha, assim, tinha muito, muito, eu me lembro na época já começava a ter muito chinês, sabe, só tinha chinês no barco só.
Uhum. <chuckles> Uhum. Sim. Hum, sim. Que os asiáticos eles viajam bastante, né, para turismo, assim. E aí, era você brasileira e muito asiático lá?
Aham. É e eles têm É, exatamente, eles têm muito aquele negócio do da câmera, né, tirar foto de tudo na época, assim, ainda.
Uhum. Sim.